Ừm. Nghĩa là đâu đấy là họ cứ nghĩ là thôi thì mình nhỏ mình chả biết cái gì thì phải nói để cho mà hiểu. Thế nhưng mà thực ra là họ nhiều khi họ cũng không hiểu được là bạn cũng đã trưởng thành rồi. Bạn cũng đã suy nghĩ được rồi chứ không phải là bạn chọn lựa theo một cái kiểu nó theo cảm tính, đúng không? Và thế là sau cái lần mà mà bạn từ chối, a, bố mẹ bạn theo cái ngành nghề đó ấy, thì bạn có thấy là cái giao tiếp trong gia đình ấy, à, nó có bị ảnh hưởng ít nhiều không? Kiểu như là, sau cái lần cãi nhau qua nói qua nói lại rồi là phản đối, từ chối này kia thì không biết là bố mẹ, kiểu, có cảm giác là bạn có thấy là có cái sự xa cách nào đó không?
Ừm. Ừm. Ừm hưm. Thì Thực ra là không, xa cách thì không nhưng mà, kiểu, khó nói chuyện thì cũng có đấy, tại vì mới cãi nhau xong mà làm gì có có thể nào mới cãi nhau xong mà dễ nói chuyện đâu. <laughs> Đúng rồi, khó chứ. Đúng rồi, chuyện đấy rất là bình thường cái việc là mình khó nói chuyện với nhau sau khi cãi nhau. Nhưng mà đến mẹ mình, kiểu, ngồi xuống nói chuyện với mình là, ừ, "Mẹ hiểu cái lựa chọn con, kiểu, tức và mẹ, ừm, mẹ hiểu cái lựa chọn con mà, kiểu, cũng muốn con, kiểu, sống hạnh phúc," nhưng mà n nhưng mà hiểu hiểu ý mình nói là nếu như mà mình sống không mà đúng ý mình thì sao mình hạnh phúc được ấy. Thì đấy, thì mẹ mình cũng đã hiểu được những cái gì mà mình muốn nói, ừm.
Không, đúng không? Ừm. <laughs> Đúng rồi, cũng cũng khó mà, đúng không? Cái chuyện đấy thì hoàn toàn là bình thường. Rồi, rất mẹ rất là tâm lý này. Đúng rồi, <hiccups> ừm, vậy là mẹ cũng đã tâm lý và c rồi, thế thì nói chung là có mẹ hiểu thì cũng nhẹ nhõm hơn rất là nhiểu, đúng không? Thế nếu như cả hai bố mẹ đều không hiểu thì cũng khá là buồn đấy. Ê, nhưng mà bạn có công nhận là trong gia đình ấy, nhiều khi là phải có cái sự thẳng thắn thì mới giúp cho mọi người người hiểu nhau hơn, đúng không?
Công nhận. Đúng rồi, khá là khó đấy. Đúng rồi.

Tất nhiên là cũng cũng cũng gì chứ, cũng không đồng ý chứ, cũng bực chứ. Đúng rồi, căng! Ôi giời ơi! Gọi là mắng, mắng đấy, là "mày mày" ơ, kiểu: "Con thì biết cái gì về" cái này cái kia, "con thì biết cái gì về bố mẹ đã lo cho con" như này như kia. Mình sao lại không biết được, nhưng mà sau cùng thì mình cũng không thể nào chọn một thứ mà mình không muốn làm được.
<laughs> Cũng căng lắm, đúng không? <chuckles> Đủ thứ đấy, đúng không, nhỉ? Đúng rồi. Ừm, thế thì, ờ ờ, hiểu này, hoàn cảnh đấy của bạn đúng là khá là lan giải đấy. Thế nhưng mà khi mà mà bạn nói không với, ơ, bố mẹ của bạn ấy, thì là lúc đó bạn có cảm nhận được là bạn bố mẹ của bạn đang có phần hơi bị tổn thương không? Có nghĩa là sau những cái lời mà bố m bố mẹ bạn đang mắng bạn ấy, thì bạn có cảm nhận được cái điều đó không?
Nói thật là như thế. Ừm. Ừm, mình mình có, mình có thấy điều đấy trong trong trong họ chứ, kiểu, họ họ hoàn toàn mình hoàn toàn có thể hiểu rằng là họ chỉ đang nghĩ cho mình ấy, thương mình ấy. Mà khi mà một người khác nghĩ cho bạn mà bạn lại, kiểu, từ chối cái cái điều đấy thì tất nhiên là bạn sẽ kiểu rất là gì rồi, rất là tổn thương rồi. Tất nhiên là cái người đấy rất là tổn thương rồi.
Có, đúng không? Ừm. Ừm, cái này công nhận này. Đó. Đấy, ờ, hay đấy! Có nghĩa là bạn cũng bạn cũng đã, kiểu như là, đặt vị trí của bạn vào vị trí của bố mẹ, đúng không? Để bạn hiểu xem là họ đang nghĩ gì. Ừm, như vậy là bạn rất là, gọi là, có những cái góc nhìn rất là đa chiều đấy chứ. Có phải, gọi là, bạn chỉ đơn giản là bạn cứ thích là bạn cứ nói và bạn không nghĩ ngợi gì đâu, đúng không?
Ờ, đúng rồi, kiểu Ừm. Ừm. Đúng rồi, đúng rồi, thực sự là lúc đấy mình cũng băn khoăn chứ, sự ờ, băn khoăn về cái việc là có nên có nên từ chối không ấy, kiểu, thấy bố mẹ mình cũng cố gắng cố gắng, ơ, vì mình nhiều như nào, nhưng mà cuối cùng thì mình vẫn chọn là tương lai của mình mà, vẫn là mình sống chứ không phải là họ sống đâu, phải chọn những cái mình muốn làm đã.
<chuckles> Băn khoăn là cái chuyện đương nhiên rồi. Ừm. Thế là cuối cùng Hiểu này. Rồi. <chuckles> Vậy là kết quả là ờ. Hiểu này, có nghĩa kết quả là cuối cùng bạn đã chọn theo cái ngành nghề bạn ưa thích. Đấy, có thể là IT hay gì đó mà bạn vừa chia sẻ, đúng không? Vậy thì là khi mà bạn nói ra được cái sự thật đó đấy, và bạn cũng là, gọi là, từ, gọi là, từ chối đi, nói không đấy, thì bạn có cảm thấy là bạn nhẹ nhõm hơn rất là nhiều so với cái khoảng thời gian dài đằng đẵng trước đó lừa được gia đình hướng, thế xong rồi đến những cái giai đoạn mà cãi vã này kia đấy, thì nhẹ nhõm nhiều, đúng không nhỉ?
Ừm. Đúng rồi. Ừm.

Đúng rồi, thực ra là phải có những cái sự thẳng thắn đấy, phải là nói ra cho họ biết rằng là mình muốn gì và mình thích gì thì họ mới thực sự hiểu được. Chứ thực ra nếu như mà không không nói, không rằng, cứ theo sắp xếp của bố mẹ xong đến lúc mà mình sống không ra gì thì mình đổ tội cho ai? Cho họ à? Họ có ý gì đâu, họ vẫn là tại mình mà. Đúng rồi.
Công nhận luôn này. <laughs> Ừ. Đúng rồi. Đấy, thế thế cho nên rất là khó, tốt nhất là hãy cứ thẳng thắn là cái điều hay nhất, đúng không? À, chuyển qua một chút về cái góc nhìn của bạn đi, thì theo bạn ấy nhá, cái việc mà nói không như thế này này, đặc biệt là trong gia đình thì nó có được cho là ích kỷ? Hay là hay là nó lại là một cái phần cần thiết mà để cho chính bạn tự bảo vệ được bản thân của bạn?
Đúng rồi. Hãy cứ thẳng thắn. Cũng mình nghĩ nó là sự cần thiết ấy, mình nghĩ nó là sự cần thiết. Đúng rồi, đúng rồi, chắc chắn nó không phải là ích kỷ, nói không không phải là vì mình chỉ nghĩ cho bản thân mình, mà vì mình, ừm, mà là mình thực sự muốn bảo vệ những cái quan điểm cá nhân của mình. Mình muốn nói lên những cái gì mà mình muốn nói, kiểu, mình nói không về bố mẹ, tại vì mình muốn nói không, "Con không thích làm đấy và con muốn cái này, tại vì con thích làm cái này hơn." Tình muốn nói cho bố mẹ biết là "Ừ, con thích cái này này, con đang muốn làm cái này này." Chứ không phải là mình ích kỷ: "Không! Con không như này như kia đâu, con chỉ muốn như này như kia thôi." Mình ừm, mình, kiểu ừm.
Cần thiết chứ không phải là ích kỷ, đúng không? <chuckles> Đồng ý này. Đúng rồi. <laughs> Suy nghĩ như vậy là sâu sắc đấy, đúng không? Bởi vì đây chỉ là vấn đề bảo vệ của bản thân bạn thôi chứ không thể nói là ích kỷ được, hoàn toàn là đồng ý với những cái ý mà bạn vừa nói đấy. Ấy, nhưng mà bạn có thấy rằng ấy, là cái thế hệ trước là có nghĩa là ví dụ, như kiểu, bố mẹ của bạn với ông bà ấy, ngày xưa đấy, thì là ít khi mà mọi người có khái niệm nói không, đúng không? Kiểu như là, cha mẹ đặt đâu thì con phải ngồi đấy, còn bây giờ các thế hệ trẻ như bạn bây giờ là khác rất nhiều, bạn có thấy đúng là như vậy không?
Đúng rồi, không thể nói ích kỷ được. Ừm. Ừm. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Mình thấy hoàn toàn hợp lý, mình thấy rất là đúng, tại vì mình thấy cái thế hệ của bọn mình nó bắt đầu có cái, gọi là, vì cái mong muốn của bản thân nhiều hơn. Mình làm vì cái mong muốn của bản thân mình hơn, mình đứng lên, mình nói với bố mẹ mình, vì bản thân mình nhiều hơn, chứ không còn là đặt đâu nằm đấy nữa, mà mình muốn tự bò đến chỗ đấy.
<chuckles> Đúng rồi.